Yani, ben kendi hayatımdan örnekler vereyim. Eee, ımm, örneğin, evimde mutlaka ama mutlaka plastikleri ayırıyorum. Camları, plastikleri ve yemek, eee, artıklarını ayrı ayrı, eee, şeyler de ha hazırlıyorum kutularda ve mutlaka bunları, eee, mutlaka ama mutlaka bunları da mecbur olmadıkça gerçekten, hani, birbirine karıştırmıyorum. Eee, öyle bir durumda ilk yaptığım şey bu oluyor.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Yani, şey mi, yapıyorsun şimdi, hani, eee, hani, plastiktir camdır, yani, bunları ayrı ayrı mı kullanıyorsun? Hani, tam olarak biraz daha açabilir misin?
Hı hı. Tabii. Mesela herhangi bir alışveriş yaptım geldim diyelim. Ben alışverişten çıkan plastikleri ve, işte, kartonları ayrı bir yerde depoluyorum. Ondan sonra gün içerisinde pişirdiğim yemek artıklarını, yiyecek sebze artıklarını ayrı bir yerde değerlendiriyorum. Eğer o plastik ve camlar, hani, emm, tekrar kullanılabilir şekilde tutulabiliyorsa onları da o şekilde saklıyorum mesela. Özellikle de bu arada tabii.
Evet. Hı hı. Hımm. Tamam Mesela böyle cam kavanozlar falan oluyor ya marketlerden alıyoruz, biliyorsun reçel oluyor. Ondan sonrasında, işte, domates, eee, şeyi oluyor içerisinde domates taneleri oluyor vs. eee, bunların kavanozlarını sonrasında kullanıyorsun, yani, he demek?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Kesinlikle. Ben kavanozları mesela, eee, şöyle bir alışkanlığım var. Kavanozlarla ilgili olarak bütün hepsinin hiçbirini atmıyorum, küçük, büyük. Çünkü evde mutlaka bir şey koyacak bir şey çıkıyor. Eee, yani, gidip bir şey almaktansa kullandığım içini bitirdiğim bir yiyeceği temizleyip rafa kaldırıyorum. Sonra...
A. Ne güzel. Hı hı. Tamam. Hı hı. Ne için kullanıyorsun mesela kavanozları? Neler yapıyorsun o kavanozlarla? Hani, örnek verebilir misin?
Kavanoz tabii kavanozla ilgili olarak en çok yemek pişiriyorum ben önden haftalık. Sıcak yemekleri ben kavanoza koyuyorum ve ters döndürüp kapatıyorum onları. Bu sayede...
Hı hı. A. Çok iyi. A, onlar öyle olunca sıcak böyle ters çevirince sıcakken, eee, hani, ters çevirip koyunca konserve gibi oluyor diye biliyorum ben doğru mu?
Evet. Doğru. Şöyle bir, eee, yararı var. Çok sıcakken koyup birden kapattığında içerideki hava akımı durduğu için, eee, yemekler uzun süre saklanabiliyor. Bu sayede ben haftalık yemeğimi hazırlıyorum 2 haftaya kadar rahat. Bütün o yemeklerim günü günlük ve farklı porsiyonlarda yiyecek şekilde ayarlıyorum onları. Eee, farklı farklı kullanıyorum. Bu sayede cam kavanozlarımı da değerlendirmiş oluyorum. Yemeklerimi de her gün her gün yapmak zorunda kalmıyorum.
Hı hı. Evet. Çok güzel. Hı hı. Evet.